Aynen, hayat müşterektiri belirli bir kesim kabul etti ama çoğunluk asla kabul etmedi. Senin, vallahi çok şanslısın bu konuda; eşin hani paylaşım yaptığı için.
Doğ Evet, evet, şanslıyım. Kesinlikle, kesinlikle çok şanslıyım. E, eşim zaten bana hani bakmaya daha böyle ben hamileliğim döneminde başlamıştı. Bir ilk başları çünkü çok zor geçmişti benim için. Iıı, o dönemde işte sürekli: "A, canım şunu çekti; yiyebilir miyim acaba?" dediğimde adam gidiyordu koşa koşa markete. O zaman arabamız da yoktu. Eee, gidip böyle bay doldurup geliyordu poşet poşet. Elinde hani onu yiyemezse belki bunu yer, falan diye. Çok bana yardımcı olmuştu. Eee, annem de işte o şekildeydi mesela. Ben diyorum ki: kahvaltıyı ben hazırlayayım. Annem diyor ki işte, sen hayır, git kendin dinlen, git banyonu yap, yani hani kendine vakit ayır, kocan hazırlasın. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Aynen.
Biz de birazcık öyleydi.
Ama bir yandan A, ya, annen haklı. Belki de şöyle bir şey söyleyeyim sana: belki de kendi doğumundan sonra çok iş yaptırıldığı için, yazık, yani, ııı, bo kendi yavrusu onu yaşasın istemedi. Yani, onu da öyle düşünmek Çünkü şöyle: bedenen zaten anne doğumdan sonra hırpalanıyor. Hırpalandığı için de ekstra, bir de psikolojik olarak da hırpalanıyor. Neden? E, 9 aydır karnında bir şeyle yaşıyorsun, merak ediyorsun ne olduğunu. E, son sonra hop kucakta.
Hı hı. Yüksek ihtimalle. Tabii tabii. Tabii ki. Yani kaygıların var. Hı hı. Aynen öyle. E eee, kaygı duyuyorsun. İşte çocuk nasıl olacak? Sağlıklı mı olacak? Doğum nasıl geçecek? Hani bunları düşünürken, ııı, sonrasında da dediğin gibi, hani bir anda doğum oluyor, kucağına geliyor çocuk ve ııı, onunla da bitmiyor. İşte gece uyuyor, uyanmaları, ne bileyim, en ufacık bir hastalığı olsa sen kendini suçlu hissediyorsun, sorumlu hissediyorsun, ya başına kötü bir şey gelirse diye endişeleniyorsun. Çok zor gerçekten ve hani bu süreçte de e, bunları tek başına yaşamak çok zor. Hani bunları yaparken, bunları düşünürken, bir yandan da ev işleriyle uğraşmak... Gerçekten insanın çok kaldırabileceği bir şey değil. Yapabilene helal olsun diyorum ben.
Aynen. Aynen. Aslında çok şans Hı hı. Aynen. Hı hı. Çok haklısın. Çok haklısın. Ya, ben şeyi bile duydum; hani doğumumda, eee, şey, do bir dakika, hamileyken işte son anlarda işte, ııı, misafir vardı, misafire ben işte hizmet ederken, ııı, tabiri buysa, hizmet ederken benim doğumum başladı, diyeni de duydum çok mesela. Var. Ya, bir de şöyle bir şey var. Mesela şu an, ımm, sizin mesela çocuk hastalanıyor, kaç yaşında bilmiyorum ama yani çocuk hastalanıyor. Sizin böyle, hani, bir nöbetleşe sisteminiz var mı? İşte b büyükse çocuk; okul takiplerini böyle bir hani iş bölümü mü yapıyorsunuz, yoksa bir taraf daha mı fazla şey yapıyor, hani irdeliyor?
Hı hı. Evet. Ben de duydum. Hı hı. Var, var. Ben de duydum. Hı hı. Var, var.